そうなんですよね、うーん。
うーん。そうしましたら、その、一つずつこねるこねて一個ずつ成形していくのではなくて、ピザとかはいかがですか？その生地を使ったピザは。
あ、そうですね、ピザはピザもやります。ピザも、あの、ホームベーカリーでこねてくれるので、そうなんですよね。ピザはパンみたいに二次発酵がいらないので、ほんとにこう、一次発酵でこねてもらったら後はこう、ちょっと、まあ、ベンチタイムって言って、しつろでおく時間はちょっとありますけど、その後はもうはい、ピザの形にこう広げて、あとは具を乗っけてって感じなので、そうですね、ピザは割と、あの、失敗が少なくできます。
うん。 うーん。 ええ。 ええ。うん。 ええ。 ええ。 うん。 ええ。 え、ええ。 うん。 ええええ。 ええ。 あ、なるほど。じゃあ、失敗してる原因は、ああ、何でしょう、まあ、ほんとに二次発酵にかかる、中に具を入れている時間がまちまちだったりとかしますか？そういうことはないです。ううーん。
そうなんですよね。あと、その、あの、私、今アメリカに住んでるんですけど、あの、日本のオーブンだったら、あの、発酵もオーブンの中で、きるんですよ。
ええ。 ええ。はい。 うん。そうですよね。ほんとにそうですよね。うん。
そうなんですよ。あの、発酵もオーブンで設定して、何度、さんじゅうごどにして30分とかってできると思うけど、アメリカのオーブンって、その、あの、機能がないんですよね。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
うん。そうですよね。うーん。
なので、ほんとに、あの、私が今やってるやり方だと、うんと、オーブンのこう、電気をちょっとつけて、なんかにさんぷんあっためとく？で、それであっためて、そのすぐ消して、で、予熱を利用して、で、オーブンの中を、まあ、ちょった熱いかな？位にして、えっと、そこに、えっと、成形したパンを入れて二次発酵を促すんですけど、やっぱりそこは、ま、熱すぎたりとか、あの、ね、温度が低すぎたりとかして、そこがダメなんすよね。
ええ。ええ。 はい。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 はい。 うんうん。なるほど。 うん。 うん、うーん。 うん。 ええ。 ええ。